あ、すいません。今回はその、慣れた環境から、その、自分が移っていくっていうのが不安なことについて、ちょっと相談に乗って頂きたいんですけど。
はい。 あ、もちろんです。
えっとですね、その、具体的に言いますと、その、来年の春から、その、ま、その新しい環境、その、今住んでる場所から離れて新しい町に行くことになってるんですけど、それがちょっとその、不安というか、その、今住んでる場所がかなり、その、快適だし、人間関係もすごい良い環境が続いていただけに、その、新しい環境で、それらは全部、その、今よりも、もうかなり悪い状態になってしまうんじゃないかっていう不安がありまして、これに対して、どう対処すればいいのかな、ということ。
はい。 はい。 うん。 ああ。 うん、確かに、慣れた環境から新しいところへ移るのって不安がありますよね、ほん。 具体的には、な何が一番心配ですか？
そうなんですよねあ、はい。 ま、一番心配なことで言うと、ま、やっぱり人間関係ですかね。その、自分は、その、ま、言ってしまうと、その、そこまでその、人間的に、その、成熟しているわけではないとちょっと思っていて、で、それに対して、その、今住んでる場所にいる、その、知人友人はもうみんな、その、良くしてくれて、その、自分のその、出来なさ、その、不甲斐なさを、その、ちゃんと受け止めて、その、お互いに高め合うみたいな関係だったんですけど。その、ま、その、引っ越した時に、ま、その、全部自分で、その、一から関係を築いていくっていう中で、その、それが、その、果たして、その、ま、もちろん、その、自分の至らなさは自分で解決するべきっていうのは、まあ、もちろんそうなんですけど、それが、その、完全に、その、自己責任というか、そういう感じの関係になったら、ま、ちょっと、まあ苦しいかなと心配というか不安には思いますね。
うーん。 はあ。 うーん。 うんうん。 うーん、んなるほど。やっぱり人間関係が一番不安です
そうですね。
うーん。ちなみに、あの、かなり遠くへ引っ越されていく感じですか？
えっと、場所としてはそこまで遠すぎるわけではなくて、それこそ、国内だし、ま、新幹線に乗れば、ま、2、3時間で向こうに行ける、ま、往復でき往復じゃないやその片道2、3時間ぐらいなので。ま、その、ほんとに、ま、そのその気になったら、ま、休みのたびにその一回、ま、戻って、その元いた友人と会いに行ったりっていうのはできるんですけど、その、引っ越した先で、そのまた、その、そこではなくて、その今までいた環境に戻ってくるってなると、その相当、外から見ても、自分から見ても、なんかちょっと情けないというか
はい。 はい。 うん。 うん。 はい。 うーん、そうですよね。うーん、なるほど。ただあの、最初のうちはやっぱりね、不安もあの、かなりあると思うので、あの、万が一の場合はほんとに緊急で、どうしようもない時っていうのは、今までの、あの、お友達に会いに行ったりとかするのも、あの、無理に、あの、そうしないっていう風にこう、決めつけない方がいいかもしれないですよね。
そですよね、その、抱え込み過ぎるよりは、まあ、絶対にマシというか、まあ、そうした方がいいのは間違いないですね。
うーん。 うーん、そうですね。今、その、新しい生活で、こう不安がいっぱいだと思うんですけど、逆に期待していることっていうのはありますかね？
そうですね、その、期待していることというと、その、ま、その引っ越す理由としては、まあ、どっちかって言うとその、職業というか、その、学業面の話で、その新しい環境に移行するということなんですけど、まあ、その、今までよりも、ま、生活面では、ま、多少は経済的に安定するし、そもそも、立地的にもその町でしか楽しめない、そのその町にいたらアクセスしやすいイベントっていうのも、今までのここにいる場所よりは、圧倒的にアクセスしやすくなるので、まあ、そうっすね、余暇時間も、その、仕事の面でも、まあ、どっちも楽しめそうではあるんですよね。
うん。 はい。 ええ。 なるほど。 ああ、それはいいことですよね。 逆に新しい場所にこう期待していることがあれば、やっぱりあとはその、人間関係で、あの、新しいお友達作りをこう構築できれば問題ないってわけですよね。
そうですね。それさえできれば、もう最大の懸念点が解決されて、まあ、あとはもう何とかなるかなとは思ってるんですけど。
うーん。 うーん、なるほどね。うーん。じゃあ、今までの環境では、やっぱりこう受け止めてくれる、こう人間関係が自分に一番安心感を与えていたってことですかね？
そうですね、基本的にはま、やっぱりそのまあ、自分のできないところも、ま、その相手のできないところも、まあお互いを補い合ってというか、そのかなりいい関係性の友人、知人が沢山いたので。ま、それがほんとに良すぎた良すぎたあまり、その引っ越した先で、これをその再現じゃないですけど、そのもう1回、構築できるんだろうかっていうちょっとあれがありますね。
うん。 はい。 うん。 うん。 うーん。今までのお友達と仲良くなった何かきっかけっていうのは覚えてますか？
そうですね、ま、きっかけとしては、ま、その大学に入った時のま、サークルサークルでの出会いがきっかけなことがほとんどなので、まあ、そうですね。
はい。 ああ。 うん。
だからその会社に入った後のその会社でその同じ困難に向き合う中で、ていう感じで、上手く同じような形で、その、関係を作るっていうのは、ま、不可能ではないのかなと思うんですけど。
うん。
その逆にその向こうの、まあ、その、まあ、同じ同僚であっても、その上司部下っていう関係であっても、ま、なかなかその上手くその完璧に助け合うっていう関係を作れる人ばかりではないと思っていて。
はい。 うーん、時間がかかりますよね、そういう意味では。
いや、そうですね。
うーん。じゃ今までそのサークルがきっかけで、こう仲良くなったこう友達ができていったように、これから新しい環境でも何かこうサークルと似たような、あの、共通の趣味であるとか、何かそういうことを見つけることって可能ですか？
ああ、確かにそうですね。まあ、単純に、ま、その、その住んでるああ、住むことになる街として、その人口が多いというので、ま、その趣味のサークルはかなり見つけやすいと思うし、あとは、そうすね、会社の中でも確か福利厚生の中で、その、ま、サークル活動というか、社内サークルみたいな感じで集まるっていうのも聞いたことがあるので、確かに、まあ、できるとは思います。
うん。 うん。 なるほど。 ああ、じゃあまずは、その会社の中にあるサークルであるとか、ああとはその新しい地域の中で何かこう自分の興味が持てるような集まりみたいなものに、こう一度飛び込んでみるというのはいかがですかね。
なるほど、なるほど。というと、その、ま、一つに固まりすぎるんじゃなくて、その会社も、ええ地域のサークルもとりあえず複数作って入ってみて、ま、居場所を作るじゃないですけど、そういう感じでしょうか？
そうですね。ま、どれが自分に合うのかっていうのはやっぱり、入ってみないとわからない部分ってありますよね。
ま、確かにそうですね。その入ってみたら案外、その社内サークルっていうのがさらに形だけのもので、ま、実際は、なんかそこまでその居場所としてはあんまりだな、っていうこともあり得るだろうし、逆に、その地域とか、ま、その関係ない、そう、ネット中心のサークルでも、あんまり自分に合わなかった、っていうことも確かにありそうですね。
うん。 うん。 そうですよね。で、やっぱり、こう、会社だけとか地域だけとか、どちらかに偏りすぎるのも、あまり良くないかもしれないですね。例えば両方に、ともに自分の居場所があったら、例えば会社での同僚の間の、こう、悩みとかあっても、同じ会社の中でそういう話しにくければ、その地域の中で、仲良くなった友達に話してみたりとかすることも、可能ですよね。
かにそうですね。そうですよね。その居場所を複数作って、ま、その、どういう状況でも、ま、相談出来る人は1人はいるっていう関係は確かに理想的ではありますね。
うん。 はい。そうすると、今まで、あの、古い環境の時に、こう、友達がたくさんいて、こう、自分の色んなことを受け止めたくれくれた人が居たような、あの、環境に、こう、新しい、あの、場所でも同じように、こう、だんだんと、こう、出来ていくんじゃないんですかね。
なるほどなるほど。その、ま、話すと、その、自分がその、居た時、自分が大学に入って、その、最初に入ったサークルで、そのままその卒業までこうやって居たわけなんですけど、それがほんとに理想的だったあまり、確かに、2つとか3つとか居場所を作って、それぞれ、その、ま、最適な場所を見つけるじゃないですけど、ま、その、並立させるじゃないですけど、ま、その、複数の場所で、その、居続けるっていうのは、確かにあんまり、今までのイメージに無かったので、新しい視点だなと思いました。
うん。 はい。 うん。 はい。 はい、あの、一か所だけだと、やっぱり、こう、集まる人も似たような人に、こう、なってしまうので、せっかくね、新しい環境に移って、こう、色んなイベントとかにも参加できるっていう話だったので、ぜひ、あの、色んなこう人間関係を、こう、構築していって欲しいなと思いますね。
そうですね、是非やってみたいなと思います。ありがとうございます。
うん。 いえいえ。あの、そうすると、まあ、ね、でも今までのね、友達も、あの、そのまんまやっぱり連絡は取り合って、ま、年に一度ぐらいはやっぱりこう集まって、こう、ね、あの、新しいがあの、生活での話をこう、あの、お互いしたりとかいうのも、あっていいんじゃないかなと思うんですよね。
確かにそうですね。そのほんとに今いる友人、知人はほんとにいい人ばかりなので、確かに、その新しいその場所、ま、会社のサークル、趣味のサークルと、ま、並行して、まあ、その今までいた関係もほんとに大事にしていきたいなと思いますね。
うん。 うん。 はい、是非そうしていって欲しいと思います。そこで、ね、また新しい環境でこう、だんだん慣れていったら、あの、まあ、そちらで忙しくなってきたいきて、ね、あの、完全にこう馴染んでいける、もううん、ま、時間がね、問題だと、あの、時間がね、全て解決してくれるんじゃないかだっていうふうに思うんですよね。
確かにそうですね。その今までいた場所も、結局その大学っていう、まあ、ある程度閉鎖的な環境で、まあ、その4年間過ごしてきて、ま、それでそのすあの成熟してきた関係というのもあると思うので、確かに、そうすね、引っ越した先でも、まあ、その色んなサークル、色んな関係性に、ま、めげずに取り組んでいく、めげずにその、まあ、その氷を取っていくことで、まあ、そのどんどんどんどん、まあ、その過ごしやすい、お互いに、まあ、いい関係が作れるなっていうのは、確かにそう思いました。
うん。 はい。最近は SNS でも、あの、地域のね、サークルとかそういうのの、いろいろこう掲示板とかでもあるので、意外と探しやすいんじゃないかなと思うんですよね。是非、頑張って欲しいです。
あ、はい、分かりました。頑張ってみたいと思います。今日はほんとに相談に乗っていただいてありがとうございました。
はい。はい。 はい、また、お話聞かせてください。ありがとうございます。
あ、はい、失礼します。
失礼しむ。